É, eles fazem uma curadoria toda, olham, ver o que que está bom, o que não está, o que não tiver muito, né, eles nã nem colocam também, eu não sei como que é, né, mas aí, né, mas normalmente, os brechós, eh, alguns brechós bons fazem isso. E aí você reduz o fato de roupa, né. Agora comprar, eh, por exemplo, presentes, ou final do ano agora, né, ter que gastar mais, eu acho que você também deveria colocar, assim, um, eh, comprar lembranças, né, nada muito caro, coisas que que vão, né, desde de lembranças mesmo, tipo, quando eu falo, é é é é comprar um sabonete com creminho, sabe, assim, de presente, coisas desse jeito assim. Pelo menos agrada, né, e e não está gastando absurdamente, está ali, né, deixando a
Tem razão, porque, gente, no Natal, é muita gente pra dar presente, né.
É, é muito difícil. Então acaba que é muita gente, e ali você gasta, né, acaba indo tudo que trabalhou ali, que guardou um pouquinho, vai tudo na nessas festas, né.
Com certeza, né. Tem que ver qual é o sentido de tudo isso, né.
É, eu acho É, eu acho que interessante você, né, também começar se é difícil sobrar, né, no fato, assim, da das despesas é difícil, se s se sobrasse um pouco, se você conseguir, né, ter sobrar, guardar, seria o ideal, né, mesmo que pouquinho, né, assim, vai guardando, guardando, eh, um pouco de dinheiro, e pra você, né, lá no final, ter, né, sempre ter uma, eh, né, um pouquinho ali, e contar com aquele dinheiro. Uma reserva pequena, que seja, né. E e tem que ir reduzindo os custos, começa às vezes por coisas pequenas mesmo, né, não dá pra começar pron
Uma reserva, né. É. Não, mas é isso. Olha, você deu umas ó você deu boas ideias, viu. Né, vou pensar, com certeza, no brechó. Isso com certeza, né. E para todo mundo, né, seja para mim, seja para o meu marido, seja para minha filha, eu vou, com certeza, ver o que que tem, porque, como eu te falei, é uma rua que tem, assim, várias, várias lojas. Não é possível que não vou encontrar nada, né.
Aham. Aham. É q Sim.